Pues fíjate que, yo creo que, justo de lo que estamos hablando al momento de que me lo me tocó elegir carrera universitaria, eh, mis papás en ese momento eran como no estudia algo más como tecnológico porque te va a beneficiar en cuestión de, eh, de los ingresos económicos, ¿no? Y yo en su momento y la verdad es que con no me iba mal en esa área, como lo de programación y así, pero fíjate que yo decidí irme como a lo que me gusta, y resul resulté estudiando algo relacionado a educación y y a psicología, y y tal vez no es como la carrera mejor pagada de de todas, ¿verdad? Pero realmente era algo que y es algo que que me apasiona, que me gusta. Esta carrera me permitió trabajar como maestra en en algunos centros educativos. Fíjate que sí. Y, como te digo sí, la verdad que.
Ajá. Claro, y es el futuro. Sí. Okey, ya. Claro. ¿O sí? Ay, cuéntame sobre eso, cuéntame sobre eso, ¿dónde trabajaste como maestra?
Sí logré trabajar e en 2 colegios diferentes, eh, mm, como maestra de preprimaria y y la experiencia, diferente en los dist en los diferentes colegios, pero la verdad es que me la disfruté en ambos. Y lo que me gustó mucho es de que, eh, pude tener esta experiencia de seguir como mi pasión, porque la verdad es que sí me lo disfruté demasiado, y a la vez fue, eh, como estable, ¿no? O sea, me dio esta seguridad porque era un trabajo que, tal vez, como te digo, no era lo mejor pagado, porque la en la actualidad los maestros no son tan bien remunerados, eh, sí, pero, de igual forma, ten recibía este ingreso que me servía como para seguirme pagando la universidad, ¿no? Entonces, creo que tuve
Que lindo. Ujú. Por supuesto. Ujú. Sí, suele pasar, así es. ¿Y qué clases enseñabas? ¿Estudiabas en trabajabas en la escuela, eras maestra? ¿De qué edades, de los niños?
Ajá.

Definitivamente, por ejemplo, también he trabajado con niños con discapacidad motora, y cada reto es distinto, pero la verdad es de que, es es algo que me gusta, ¿no?, y tal vez uno no ve como los avances y y los progresos como tan tan rápido, lleva todo, lleva su tiempo y a veces uno se puede frustrar, pero lo importante está en nunca rendirse, sino siempre en buscar distintas estrategias, porque la verdad que esos niños son como ponen mucha esperanza en el abordaje que uno vaya a trabajar con ellos, ¿no?
Por supuesto. Sí. Claro. Claro. Claro, y debe ser muy gratificante también ver que, pues, todo ese esfuerzo que tú pones, el sacrificio me imagino que también en tiempo, en energía, porque debes tener más más energía enfocada, pues, para que ellos logren ese aprendizaje, debe ser muy gratificante ver cuando los niños logran superar y ir aprendiendo y desarrollando habilidades que no tenían cuando empezaste con ellos.
Ujú. Claro. Claro, ujú. Totalmente totalmente, fíjate que sí, por ejemplo, uno de los ejemplos más recientes que te tengo es que hace poco estuve trabajando con un niño con discapacidad motora, él tiene 5 años y él presenta síndrome de Wahr, que es una condición que, eh, para empezar es cromosómica y de por sí, le le afectan su tono muscular, o sea, él tiene bajo tono muscular, tiene movimientos involuntarios con los ojos, eh, no tiene iris, entonces tiene muy baja visión, etcétera, tampoco, eh, él tampoco se comunica a través del habla, entonces es como algo complejo, ¿no?, o sea, bastante complejo, entonces, para decirte algo tan sencillo, pero que a mí me alegró un montón, es que al principio a él no le gustaba trabajar las sesiones conmigo, ¿no?, o sea, de por sí no le gustaba trabajar, entonces, él gritaba y lloraba y hacía berrinche, y sí, y en los avances como más recientes, es que ahora se sonríe, se, le gusta, exacto, él se ríe, empieza como a aplaudir, exacto, ahora sí le gusta y es algo que uno puede pensar como tan sencillo, pero la verdad es que no, es un un avance significativo y te resulta siendo muy gratificante, ujú.
Sí. Okey. Okey. Ya. Okey. Entiendo. Ah, okey. Bastante complejo, sí. Ujú. Claro. Oh. Qué bonito. Les gusta ir a las sesiones ahora, estar contigo. Okey. Por supuesto. Lograste conectar con el niño y lograste, pues, este, eh eh, lograr incentivar que aprendiera contigo, debe él también ver que hay avances en el, en sí mismo.
Exacto. Claro, definitivamente, pero la verdad es de que es superinteresante esto de encontrar un equilibrio entre pasión y seguridad y me siento muy feliz de haberlo logrado, la verdad.
Qué bueno. Por supuesto.